Mm, siyempre. Pero siyempre hindi naman dahil natanggap ka na sa trabaho, eh, 'yon na agad 'yon. May mga kakaharapin pa rin tayong mga pagsubok. 'Tsaka kailangan pagtatrabahuan talaga natin. Ikaw naman, kamusta ka naman? May mga bagay ba na, ano, ah, tingin mo natupad sa mga pangarap mo ngayon?
Hmm. Mm. Oo, tama. Oo. Ang 'yong may natupad naman sa mga pangarap. Pero 'yong mabibigat kasi tulad ng halimbawa 'yong bahay.
Mm.